Iya, setuju, sih. Soalnya kan komunikasi itu salah satu cara ya, upaya untuk kita saling mengerti satu sama lain, kalau misalkan, eee, orangnya itu diem aja, gitu ya, enggak ngutarain, eee, isi hatinya atau pikirannya, gimana kita bisa tahu, eee, tentang dia, gitu kan? Atau pesan dia, gitu kan? Kita bukan kayak cenayang, gitu ya, Kak, ya. Heeh, yang bisa tahu, eee, langsung tentang dia, gitu sih.
Mhm. Heeh. <chuckles> Iya. <laughs> Tapi tapi kalau aku sebagai laki-laki sih, Kak, aku tuh bukan hanya sebagai cenayang, Kak, sama istri. Aku tuh, udah udah sampe hafal karakter. Jadi kalau,. Bener.
Heeh. Oh, itu kan kalau karena Kakak mungkin udah kenal lama, hidup, eee, bareng lama, gitu. Mungkin bisa tahu, tapi kalau yang baru kenal, tapi enggak komunikasi itu, waduh, gimana cara tahu satu sama lainnya, gitu.
Mungkin hampir sama, sih. Hampir sama, karena aku dulu pernah juga pacaran sama beberapa cewek. Hampir sih, semua sama sih karakternya. Jadi, dengan cara itu sama, misalkan kita, apa ya, dia bilang nggak suka ini, kebalikannya biasanya. Kadang itu, heeh, misalkan dia bilang, "Terserah", itu aku tuh tinggal nyari, berarti kesukaan dia ini, gitu. kesukaannya. Misalkan, mau makan dimana? Ngambek gitu, udah terserah, gitu. Udah, aku langsung hafal, aku kasih alternatif yang dia suka. Itu pasti matching sih, nyambung. Jadi sebagai seorang suami komunikasi juga harus kayak cenayang tuh, kayak, <laughs> kayak.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh. Hmm, oke. Heeh. Oh. <laughs> Iya. <chuckles> Itu kayaknya untuk yang pasangan-pasangan yang udah saling mengerti dan udah ahli kayaknya, gitu kan.
Bener, bener. Bener, bener banget, Kak.. Mhm, sama-sama, Kak. Mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi, karena asik banget ngobrolinnya.
Mhm. Wah, menarik banget ya, Kak, topik kita di malam hari ini, Makasih banyak, Kak, udah berbagi cerita. Iya. Bener bener, Kak.